Halo, Kak, aku lagi pengen, eee, apa, nanya-nanya saran nih, karena kan aku belum lama ini, eee, mulai bekerja di rumah, jadi, eee, nggak bekerja di kantor lagi, gitu. Kira-kira gimana sih, supaya aku tuh bisa bekerja di rumah, tapi tetap merasa lebih, eee, kayaknya, eee, senang, menyenangkan dan lebih semangat, gitu?
Gitu. Lebih seneng, lebih menyenangkan, lebih semangat. Wah, oke, keren banget nih. Pertama, kamu sebagai ibu rumah tangga, aku salut banget, ya. Aku apresiasi banget bisa, eee, working mom tapi di rumah, gitu ya. Cuman, deng mungkin dengan sedikit kendala yang tadi Kakak sebutkan, eee, mungkin suasananya kurang menyenangkan di rumah karena enggak ketemu ini ya, temen-temen di kantor, biasanya gitu, ya.
Mhm. Mhm. Iya, betul, Kak. Kan biasanya kan kalau dulu aku kerja di kantor, itu kan aku ketemu dengan teman-teman kantor, dan biasanya, pagi-pagi itu aku mandi dulu, siap-siap pakai make up, pakai baju yang bagus, eee, memulai, eee, pekerjaannya kan, jadi lebih seger, gitu ya. Cuma kan kalau sekarang kerja di rumah biasanya ya, eee, kerjanya jam berapa nih, jam 9:00. Ya, aku baru mulai siap-siap jam 8:30, cuma cuci muka doang, kadang cuma masih pakai piyama, <chuckles> baru langsung mulai kerja. Gitu.
Iya ya, mhm. Wah. Iya, sih. Iya, betul. Aku aku, eee, aku paham sih, apa yang sedang kamu rasakan, antara senang atau bosan, gitu ya, ada di posi da ada di posisi antara itu. Aku bisa sih bantu kasih beberapa saran, cuman mungkin nanti gini, aku perlu tahu beberapa dulu tentang kamu lebih mendalam, nih. Boleh, ya?
Mhm. Mhm. Iya, boleh.
Oke. Aku mau tanyanya gini, mmm, bagian mana yang mungkin paling menantang dari bekerja penuh di rumah, dibandingkan dengan waktu di kantor sampai sejauh ini, Kak?
Eee, ada ada maksudnya ada positif sama negatifnya ya, Kak, ya. Kalau untuk positifnya kerja di kantor itu, ya, eee, apa namanya, kita senang ketemu dengan koleg eee, dengan, eee, teman kantor, bisa bicara sama mereka. Eee, terus udah gitu juga, eee, kan kael seperti kayak, eee, pemakaian computer, telefon, ap minum kopi, itu kan semua ditanggung sama kantor, ya. Tapi kalau misalnya
Oke. Oh, iya, paham, mhm.
Tapi kalau di rumah kan beda ya, eee, yang negatifnya, ya, semua pemakaian seperti computer, pakai, eee, minum kopi, atau misalnya, eee, itu kan ditanggung sendiri ya, listrik, apa, semua kan ditanggung sendiri, ya. Walaupun kita dapat gaji, tapi kan biaya listrik tentu bertambah, dong.
Bingung sendiri, ya. Mmm, ah, itu yang menantang buat Kakak ya, berarti, ya.
Mhm. Tapi positifnya ya, enaknya kalau misalnya, eee, kita males bangun pagi, ya, eee, apa namanya, kita bebas, gitu. Mulai jam 09:00 ya, jam 8:30 kita baru bangun. Eee, cuma ya kurang segar juga, ya, karena kan cuma cuci muka doang. Aku kadang-kadang suka males mandi juga dan cuma pakai piyama aja, gitu.
Iya, sih, bener. Iya iya. Aku paham sih. Jadi seperti kamu working mom yang, ya, kerja dari rumah, terus tidak ada paksaan dari bos, gitu, ya. Jadinya, mmm, rasa manusiawinya itu seperti rasa malas itu lebih kuat karena tidak ada dorongan atau tarikan dari atasan. Seperti itu mungkin ya, Kak, ya. Oke.
Mhm. Mhm. Eee, iya juga, mhm. Us mhm.
Aku gimana, Kak, gimana?
Eee, iya, terus udah gitu juga kan hanya kalau misalnya ada kayak meeting di, eee, apa, musti online yang bert bertemu muka, tapi lewat kamera itu aja, baru deh cuman atasannya doang yang atasannya doang yang bagus, tapi mungkin, eee, bawahannya cuma pakai celana pendek atau pakai celana piyama gitu.
Oh. <chuckles> Oke. Ya memang, eee, apa namanya, lika-liku kerja di rumah dengan di kantor memang unik ya, menarik dan aku juga banyak tahu dari kamu juga nih. Oke, aku boleh tahu yang berikutnya enggak, mungkin di rumah kamu, kamu punya ruang atau sudut, gitu ya, khusus untuk bekerja di rumah atau sebetulnya belum tahu di mana? Jadi di mana senyamannya aja pakai laptop, kayak gitu, Kak?
Mhm. Eee, kebetulan aku komputernya itu ada di rumah, eee, di ma sorry, maksudnya ada di kamarnya anak aku. Jadi kadang-kadang ya aku suka kasihan juga sih sama anak aku sih. Eee, jadi dia harus yang terusir atau ya, eee, boleh dibilang jadi kita tuh kerjanya agak sedikit terganggu ya, karena anak-anak kan suka mau masuk juga gitu ke kamarnya, ngambil buku atau ngambil, eee, ya agak, ek kadang-kadang jadi kurang konsentrasi sama pekerjaan.
Iya iya. Mengganggu konsentrasi, oke.
Heeh. Terus
Jadi maksudnya itu ya, apa namanya? Ruang khususnya adalah di kamar anak Kakak sendiri gitu ya belum ada ruangan khusus untuk bekerja. Oke. Enggak papa, aku aku masih, paham kok situasi tuh pasti juga banyak dialami oleh banyak orang. Jadi, betul Kakak sebetulnya mah enggak sendirian untuk hal ini. Jadi tenang aja Kak. Ah, aku, boleh tanya 1 lagi nih, Kak?
Heeh. Heeh. Heeh. Heeh. Heeh. Boleh.
Eee, apakah Kakak itu merasa lebih mudah, atau justru lebih sulit fokus, ketika di rumah atau malah, eee, di kantor kalau untuk fokus? Waktu kerja di kantor maksudnya.
Eee, jujurnya sih, mi lebih fokus kalau kerja di kantor, ya. Tapi heeh. Karena kan kalau di kantor kan, kita bener-bener cuma pekerja fokus kita kan cuma pekerjaan, sama paling teman-teman, eee, sesama pekerja juga kan. Tapi kalau di rumah, eee kita fokusnya tuh kadang-kadang, terbagi. Eee, aku lagi kerja, tiba-tiba anak, "Mam, aku mau makan dong, bikinin a bikinin aku ini." Heeh. Apalagi aku juga beradanya di kamarnya dia, gitu. Jadi, ya agak sedikit, terganggu lah, eee, konsentrasinya, gitu. Gimana kalau sarannya Kakak Gimana sih caranya supaya aku tuh bisa lebih fokus, tapi juga, kerjanya tetap di rumah. Karena sebenernya ada menyenangkan juga ya pekerjaan di rumah ngerja di rumah itu aku masih bisa dekat sama anak-anak, tidak perlu, eee, apa? pergi dengan kendaraan umum untuk ke kantor
Kantor ya? Iya. Oh. Iya bener. Distraksi ya? Oke. Heeh. Iya. Pulang malam gitu ya.
dan aku pulang malam, dan waktunya juga, eee, lebih kayak lebih enak lah, gitu. Aku nggak pe terlalu perlu bangun pagi-pagi, begitu jam 5.00, ya, teng kelar, ah, maksud selesai, aku selesai gitu. Tinggal matiin komputer aja.
Lebih enak. Ya. Oh, gitu ya. Ya, betul. Jadi memang setuju banget, ya sama pendapat Kakak. Dan, eee, aku sangat ngerti posisi itu kadang menyenangkan, kadang membingungkan, kadang melelahkan. Karena, memang dengan liku-liku pekerjaan di rumah tangga, sekaligus, mom working home, ya memang seperti itu, Kak. Nah, mungkin karena aku udah banyak, ces cerita dari Kakak, mungkin aku ada sedikit beberapa saran yang, mungkin bisa cocok ya, sama Kakak. Jadi, mungkin pada dasarnya, lebih ke menentukan waktu dulu sih, Kak. Kapan pekerjaan Kakak itu mungkin lagi banyak, gitu ya, karena kerjaan online misalkan malam, berarti Kakak harus memprioritaskan malam. Tapi kalau memang ternyata kerjaannya ada 24 jam, berarti kita nih, yang menentukan kapan waktu baiknya untuk bekerja. Apakah memang siang hari jam 10.00, atau pagi hari. Nah, aku juga belum tau nih, anak-anak itu maksudnya sekolah, atau kuliah, atau masih kecil banget, Kak?
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Eee, yang satu SMP, yang satu udah kuliah, sih.
Nah mungkin, pas lagi anak yang SMP berarti sedang sekolah, berarti kan lumayan ada waktu tuh, dari pagi sampai siangnya, mungkin bisa dimanfaatkan di situ. Ketika nanti sore, mungkin anaknya udah pulang untuk pulang kuliah dan pulang sekolah, berarti, jangan bekerja dulu. Maksudnya, eee, sebaiknya untuk menjadi ibu saat itu, gitu. Jadinya ada, zona kerja waktu yang jelas, gitu Kak. Menurut aku sih, itu yang pertama, menurut Kakak gimana?
Mhm. Mhm. Mhm. Bagus banget sih sarannya ya. Karena kan saat ini ya aku kadang-kadang ya, tergantung sama atasan bilang suruh kerja jam berapa, jam berapa ya aku ngikutin aja gitu. Tapi mungkin aku musti ngomong juga kali ya sama atasan. Oh sebaiknya di jam sekian gitu. Jadi, eee, supaya aku bisa lebih fokus sama pekerjaan pada saat anak-anak lagi sekolah gitu. Eee, mungkin seperti itu kali ya Kak ya?
Iya. Ya, memang karena betul, karena aku juga belum tahu persis kerjaan work home kamu itu yang seperti apa. Apakah memang ada atasannya atau tidak ada atasannya? Aku juga belum tahu gitu ya. Cuman biasanya kalau work from home dari rumah gitu biasanya waktu bisa lebih fleksibel. Makanya tadi tergantung apakah bisa kamu yang mengatur waktunya atau kamu yang harus mengikuti waktu itu. Jadi ada waktu yang jelas yang harus diikuti. Kalaupun kamu harus mengikuti waktu dari tempat perusahaan kamu bekerja dari rumah enggak papa diikutin karena setahu aku, eee, bekerja di paruh waktu itu juga menghasilkan lumayan banyak kayak gitu Kak. Mmm mungkin yang bisa berikutnya itu aku kasih saran mungkin pakai ini kali Kak, eee, ada penjelasan batasan dengan orang rumah. Ketika Kakak sudah menetapkan jam misalkan malam mungkin ya, anak-anak sebisa mungkin eee, "Jangan berisik ya Mama mau kerja dulu," gitu. Ya pun kalaupun de kalaupun ada perlu, eee, "Jangan teriak-teriak," kayak gitu biar konsentrasi kamu enggak pecah. Apalagi mungkin ketika lagi meeting suaranya masuk kayak gitu kan. Jadi ada apa namanya, ada batasan dengan orang rumah diberitahu dulu. Gimana menurut Kakak?
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Iya. Mmm. Mhm. Mmm. Mhm. Heeh. Oh, eee, baik sekali sih, eee, sarannya Kakak. Eee, tapi mungkin kalau yang untuk apa namanya, malam biasanya sih aku tidak kerja sampai malam ya, karena kan seperti saya bilang juga gitu, kan tem eee, kamar yang aku pakai itu kamar anak aku. Jadi, aku berusaha tuh kalau malam itu aku tidak mau, eee, ngambil tugas itu. Karena, nanti dia nggak bisa tidur di kamarnya. Sementara kan besoknya sek keok sekolah lagi gitu. Heeh.
Mhm. Oke. Sekolah lagi, ya berarti ma mungkin kembali ke saran yang pertama ya berarti kit imut kita ya, atau Kakak yang, eee, meminta atau mengendalikan waktunya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin, eee, yang berikutnya mungkin bisa lakukan evaluasi Kak. Setelahnya mungkin dari be 3 hari, 3 hari atau dari seminggu, seminggu lakukan evaluasi. Apakah jamnya itu sudah tepat? Misalkan di pagi. Terus, eee, peranan sebagai o sebagai seorang ibu di sorenya bagaimana dan sebagai istri mungkin di malam ketika suami sudah pulang, seperti itu Kak. Jadi, peranan Kakak keren banget ya, kalau dilihat-lihat ya. Sebagai wanita karir iya, ibu iya, istri iya. Wah the best pokoknya buat Kakak. Mungkin itu kali saran ketiga aku juga ya.
Heeh. Mhm. Ya. Mhm. Mhm. <laughs> Aduh. Wah, terima kasih sekali nih, sama waktu dan sarannya. Sarannya Kakak kayaknya bagus-bagus semua, nih. Nanti aku coba, eee, apa namanya, eee, bicara dengan atasan s aku, supaya aku tuh bisa lebih, apa namanya, fleksibel kerjanya, di jam-jam yang dimana anak-anak mungkin lagi sekolah, eee, dan pas mhm, jadi biar lebih fokus juga sama pekerjaan. Dan kalau misalnya sekolahnya maksudnya pas jam pulang sekolah ya, kalau kadang-kadang sih memang tidak bisa ya, tapi kan paling maksimal sampai jam 5:00 sore aku bisa kerjain, gitu.
Betul. Iya, kamu bisa fokus juga, gitu ya. Mhm. Bisa, iya. Jangan lupa ketika udah di-acc waktunya, Kakak menunjukkan totalitas waktu kerja yang keren banget, sehingga atasan Kakak juga senang. Aku itu aja sih, Kak, yang bisa aku kasih saran ke Kakak.
Waduh, terima kasih banget nih, Kak, atas waktunya, eee.
Iya, sama-sama, Kak.
Oke, s terima kasih, Kak, mari, sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa, Kak.